Mese e mezzo di vacanze disponibili per tutto l'anno, come p che potevo decidermi di quando di fare quando volevue volevo e in quel mese e mezzo ero totalmente indisturbato, 100% senza alcun di problema. Poi, ovviamente il chiass il classico posto fisso, insomma, mhmm, che comunque è una cosa molto difficile da avere anche a livello italiano onestamente, però mi ha giù direttamente dal nulla, i posto fisso indeterminato. Tantissimi welfare aziendali ovviamente, ba benzina, macchina au macchina della macchine aziendale, tante cose, ma la cosa che proprio che mi ha spinto proprio dire: "Okay, ci posso davvero pensare": volevano darmi un aff un appartamento totalmente incluso nel contratto, totalmente gratuito.
Eh, beh. Chiaro. Mh-mh. Vero. Beh, non è da poco, sicuramente. <chuckles>
Che, ogge oggettivamente, non poter non dover più pagare il appunto, la ma la banca il f il ehm, ogni mese 400- 500€, quelli che sono, era un diciamo, un bonus gigantesco ode oggettivamente.
Sicuramente un salto di qualità importante, ovvio. Quindi, hai fatto la somma di tutte queste componenti, uhm, positive e hai dato sicuramente l'okay, mi sembra di capire.
Esattamente. Esatto. A 100% esattamente. A cento per cento anche
Com'è cambiata la tua vita dopo che hai accettato questa cosa?
Allora, prima cosa che è cambiata: mia fidanzata mi avevi vi mi ha visto molto più rilassato e io mi sentivo molto più rilassato. Vuol dire cosa vuol dire: mio lavoro è dalle 9 alle diciassette; è dalle 9 esatte, punto! Alle diciassette io stacco, ed ef e finisco. Prima invece era da 9 diciassette, ma: "Fai un po' di più," ma: "Questo ti chiama alle 18," ehm, "Non importa," eh, ma alle 20 qualcuno, mi dice: "Devo finire questa cosa per domani," alle 21 però: "Eh sì, ma deo non ho ancora finito, chiamo questo cliente," alle ventitue: "Eh, ma magari arriva un'altra chiamata"
Mh-mh. Basta, <chuckles> dopodiché Cer Ti portavi il lavoro a casa praticamente, non staccavi mai.
Esattamente, amo anche perché talvolta quan mi eff abusavo del fatto che ero e ogni tanto facevo questo ibrido, quindi è un po' da ca smart working a casa, e quel giorno lì era proprio alle 7, alle ventidue, tutto il tempo.
Eh, beh. Chiaro.
E da lì m e da lì ovviamente e essendo, mhmm, autonomo <sucks teeth> da autonomo con s posso staccare quanto voglio, ma l se staccavo in quel momento lì vuol dire che domani il cliente che doveva darmi <chuckles> i cond i soldi non non mi avrebbe pagato perché il lavoro non è finito, e vie ez e faceva tutto quanto a catena, tutto quanto una palla come una palo di neve.
Beh, esatto. L'autonomo se non lavori non guadagni, quindi devi essere un po' l'organizzatore di te stesso e sicuramente mettere a, mhmm avanti e i ai i sacrifici, no, cioè sei sempre costantemente sotto pressione. Tu poc'anzi hai menzionato al fatto che anche la tua fidanzata ti ha visto cambiare, uhm, personalmente quali riscontri benefici hai hai trovato? Cioè, nel tuo benessere proprio fisico, mentale, adesso non lo so, ti dedichi ai tuoi hobby, hai tempo da dedicare a qualcosa che in qualche modo hai sempre lasciato in stand by?
Esatto. Esatto. Sì. Sì.